Ồ, hông, hông, tức là mình thích cái loại mà nó rắc, ờ, nó bơ, rồi phô mai, rồi cái có thêm cái gì á, ừm.
Em làm cái gì? Wow. Ê, béo nha bà, <chuckles> béo nha. <chuckles>
Béo nhưng mà nó ngon lắm bạn ơi, bạn ăn thử cái đó chưa?
Ê, vậy đó hả? Ê, mình chưa thử, mình chưa thử, mình chỉ ăn, a, rắc ớt bột thôi rồi chấm chấm sốt của nó thôi, ừ, ừm, ừm.
Ừm. Hiểu, hiểu, trời, bạn biết sao hông? Tại vì á, mình thử xong á nha, xong rồi mình thấy là ở Việt Nam bây giờ á, cũng có một cái anh á, hồi na anh ảnh ở Mỹ á, xong rồi ảnh đem công thức đó về Việt Nam ảnh làm á, nó ngon bạn ơi, ngon xỉu luôn, thiệt sự.
Ừ. Ờ. Ừ, ừ. Ừm, hay nha. <chuckles> A, vậy được ha, ví dụ mà bạn có về Việt Nam mà bạn có thèm thì vẫn có đồ để ăn ha. <chuckles>
Ừm. Ừm, đúng rồi, đúng rồi, cũng đỡ, đó.
Đúng rồi, ừm, ừm. Ê, nghe cũng hay đó, để bữa nào mình thử món đó. Nhưng mà cái món đó nó, kiểu, bạn nghĩ là nó cái cái chất lượng của nó có ô kê cho, kiểu như, cho sức khỏe của bạn hông?
Ừm. Ờ. Ờ, mình nghĩ là hông nha. Tại vì thực ra nó cái món đó đó, ngoài bắp ra nó chả có rau gì hết tr trơn á, mà, kiểu, nó ăn cái quá trời những cái điều béo luôn, ví dụ như bơ hay là phô mai này, mayonnaise này kia nữa. Thì mình nghĩ là, ờ, nó sẽ hông tốt sức khỏe đâu, kiểu, nó sẽ rất là béo, cực kỳ béo luôn, đó.
Ừ. Ừ, ừ. Ờ, vẫn như là không ai. Đúng rồi, đúng rồi. <chuckles> Ừm, ừm. Ừm. Thì đó. Ừm, mình đồng ý ha, thì những cái đó mà, kiểu, lâu lâu mình ăn cho ngon miệng, cho vui thì được, đúng hông? Chứ ăn hàng ngày thì hổng nên. Ừm.
Ừm. Đúng, đúng, đúng. Thì thực ra thì, ờ, hồi đó thôi, tức là lâu lâu mình ăn cho vui thôi thì được, nhưng mà nếu như mà ăn bình thường á, thì mình thường chọn những cái món nào mà nó có rau để mà nó thứ nhất là để cho mình không có ăn những cái gì đó, ăn rau vô tự nhiên cái nó no á bạn, nên là hổng có ăn quá nhiều ừ, và ăn rau cũng tốt nữa, nhiều chất xơ, đấy, ừm.
Ừ. Ừ, ừ. Ừm, ừm. Ừ, ừ, ừm. Đồng ý, ừm, ừm, đúng rồi, ờ. Chính xác nha, ê, cái trải ừ, hồi hồi đúng rồi, đồng ý nha, hồi trước là mình ghét ăn rau cực kỳ, nhưng mà cái trải nghiệm của mình nha, cái cách mà để làm mình làm thích ăn rau hơn là mình đi nước ngoài đó, thời gian mình sống ở nước ngoài 6 năm, đúng hông? Là mình, kiểu, rau nó vừa mắc nè, mà nó vừa ờ, nói chung là mắc nên là mình mình buộc phải ăn, mà mình hông có mà, nên mình phải ăn. Cái xong tới lúc về Việt Nam cái mình thấy, trời ơi, đúng là một thiên đường, mà mình thích ăn rau cực kỳ luôn, ừm, ừm.
Ừ. Ừ. À. Đúng. Hổng ngon, hông được tươi. Đúng, hợp lý, hợp lý. Đó, đó, chính xác, chính xác, ừm ý, mình cũng vậy luôn á, tức là, kiểu, mình á hả, ở Việt Nam mình á hả, đâu có ăn rau đâu, trời ơi, salad là không bao giờ đụng đũa nha, nhưng mà trời ơi, đi qua nước ngoài tự nhiên bị bị khùng á bạn, rau mắc, cái ăn rau quá trời luôn.
Ầm. Ừ. Ừm. Ừ. Ừ, ừ. <chuckles> Chính xác luôn. Ừm. Ừ. <chuckles> Bị ghiền ha. Đó, cái xong mình thấy đó cũng là một cái cách mà để mình thích ăn r rau hơn là khiến mình hông có rau để ăn hoặc là rau nó rất là mắc á. <chuckles> Ừm, ừm, đúng rồi, ừm.
Ừm, đúng rồi. Ừm, ừm, đúng, đúng, thậm chí nha ừm, mình còn ghiền, mà kiểu, mình ghiền mà trồng trồng rau này kia nữa đó. Mình á hả, trồng rau nêm nè, trồng ừ, đúng rồi, trồng rau, mấy á, mấy cái rau nấu canh ở ngoài vườn của mình á, tại thật ra khí hậu ở chỗ mình nó cũng Florida đó, cho nên nó cũng khá là thoải mái. Ừm, ừm.
Ờ, đúng rồi. Ê, thích ha. Wow, hay quá vậy, ừm. Đúng luôn. Ừ Nhưng mà ồ, thì ô kê thôi ha. Đúng rồi, nếu mà bạn trồng rau lại vừa có rau sạch để ăn nè, mà chất lượng mà hông phải bị tốn tiền nữa, quá là ô kê luôn á.
Đúng rồi, đúng rồi, đó, khuyến khích mình ăn nhiều hơn thì cũng tốt đấy, ừm.
Ừm, ừ, đó. Ê, quá ô kê luôn ha, rồi, ờ, sau này dạy cho con mình rồi gia đình mình ăn nhiều rau nữa, đúng hông? Giảm chất béo hàng ngày.
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, chính xác. Mà, ki để bù lại cho những lần ăn thức ăn nhanh nữa nè. Ô kê, mình cảm ơn những chia sẻ của bạn nha. Ừm, ừm, ô kê, chúc bạn một ngày vui vẻ nha. Bye bye!
<chuckles> Đồng ý, rồi, cũng rất vui được nói chuyện với bạn ngày hôm nay nha. Ừm, ừm, rồi chúc bạn một ngày tốt lành nha, bye bạn, ừm, ừm, bye.

Đúng rồi, đó, vấn đề là ở chỗ đó nếu mà ví dụ mình ở nhiều người và nhiều người, ờ, ăn cái phần ăn thì nó dễ nấu hơn. Chứ còn ví dụ một mình mình, mình tự nấu mình tự ăn nó vừa đắt hơn mà nó vừa tốn thời gian nữa, rồi bạn phải rửa chén rửa đồ nữa. Ừ.
Ừ. Ư, đúng rồi, chính xác. Đúng. Đấy, đúng rồi. Hợp lý nha, thật ra thì nhà mình á, lại là hồi xưa, thí dụ như mà mình nấu mà, kiểu, nhiều nhiều mà, a, chia ra ăn thì nó cũng đỡ đi. Còn này có một mình mình ăn thức ăn nhanh nè, ba mẹ mình, kiểu, sống lành mạnh lắm bạn ơi, đâu có chịu ăn đâu. Đó, cho nên là mình lại càng có thói quen ăn thức ăn nhanh thì, kiểu là, thôi đi mua đại ngoài đường ăn đi chứ về nhà mà làm nó mất công này kia, có ai ăn đâu, đấy.
Ừm, ừm. Ừ. Ừ. Ừm, đúng rồi. Thì đấy. <laughs> À, vậy đó hả? <laughs> Ồ. À, vậy đó hả? Ồ. <laughs> Ờ, mình thì ngược lại nha, giống như là hồi đó mình ở một mình á thì mình ăn thức ăn nhanh khá là nhiều, đó. Nhưng mà khi mà mình ở với ba mẹ rồi một phần là mẹ mình nấu nè, với lại một phần là, kiểu, mình muốn ăn chung với gia đình á, nên là mình cũng hay ăn cơm, rồi lâu lâu thèm thì mới ăn đồ ăn vặt, ăn nhanh vậy thôi, chứ còn bình thường mình đổ ăn ờ, ờ. Ừm. Ừm.
Ừ. Ồ. Ờ. Ồ. Hiểu. Ồ, vậy hả? Ồ, ê, cái đó là hay á, mà hổng biết nha có bao giờ mà, kiểu, ơ, bạn vừa ăn thức ăn nhanh nhưng mà vẫn giữ được dáng, vẫn giữ được sư sức khỏe của mình hông?
Ừ. Ừm. Ồ. Ồ. Yeah. Thì đó, như mình nghĩ hiện tại là mình rất là vui với cái dáng vóc nè, với lại cái khẩu phần ăn của mình. Do mình ở với gia đình mình vẫn ăn, ơ, thức ăn nhanh nhưng mà lâu lâu thôi, đó, mình vẫn khi mà mình thèm mình vẫn ăn nhưng mà hông phải là ăn hàng ngày, thì đó, thì nó vẫn sẽ giữ được sức khỏe của mình. Còn nếu mà ăn hàng ngày thì chắc chắn là mình nghĩ hông ổn đó. <laughs>
À, ừm. Hiểu. Ừm. Hiểu. Ừm, đúng chính xác nha, thì th thực ra thì mình cũng có thật ra sau nhiều lần béo uống rồi rụng tóc rồi mụn như mình kể với bạn á, thì mình cũng đặt ra một cái, ơ, gọi là, một cái gì ta, một cái quy tắc đó là trong 1 tháng như vậy á thì mình được ăn thức ăn nhanh tối ra 2 lần thôi. Và mình sẽ luôn, ừ, mình sẽ luôn, gọi là, sao ta, luôn, ơm, <tsk> ờ, ưu tiên những cái lần mà được ăn thức ăn nhanh á, là những cái lần mà mình bận quá, mình mình dự án hay này kia quá không có thời gian nấu thì mình mới mua thức ăn nhanh ở ngoài mình ăn thôi. Còn bình thường nha mình có thời gian là mình sẽ không bao giờ mua, mình sẽ tự nấu cái gì đó hoặc là ăn cái gì đó nó lành mạnh hơn, ừm, kiểu như vậy á. Ừ, đúng rồi, chính xác.
Ừm. Ờ. <laughs> Ừm, ừm. Đúng rồi. Ừ, ừ. Sao? Ừ. Ờ. Ừm. Tối đa 2 lần, wow. Ừm. Sao vậy? Ờ, ờ. Ờ. À, đúng rồi. Đúng rồi. Ừm, ừm. Đúng rồi, kiểu À, mình hiểu. Đó. Ờ, có quy luật nhưng mà vẫn phải cần có lý do nha để làm, đúng hông? Phải có điều kiện chứ hông có phải là thích là là ăn, đúng hông? Ê, rất là hay nha.
Chính xác bạn biết sao hông? Tại vì, ờ, 1 tháng á mà ăn 2 lần á thì thật ra là mình tập thể dục sau đó để mình mình mình trừ, là sao ta, mình triệt tiêu cái mỡ đó được kịp, 1 tháng 2 lần thì được nha. Chứ mình nghĩ nha, 1 tuần 1 lần là hổng nổi đâu, trời ơi cái đó nó mỡ cái mỡ nó cực kỳ lì luôn.
Ừ. Ừ. Ờ. <laughs> Calo, đúng rồi. Ừ, ừ. <laughs> Ừm. Ừm, à. À, à, đúng rồi ha. Với lại nha mình thấy những cái món thức ăn nhanh mà ở nước ngoài nó rất là nhiều chất béo, giống như gà đồ này nọ, đúng hông? Nhưng mà còn những thức ăn nhanh ở Việt Nam nó đỡ hơn nha bạn, kiểu như là mì cay nè, đó, nó hông có dầu mỡ, hoặc là bánh tráng trộn nè, đó, nó nó vẫn là thức ăn vặt, thức ăn nhanh nhưng mà nó hông có bị, ờ, dầu mỡ nhiều như ở bên nước ngoài.
Ừm. Ừ. Chính xác, trời ơi. Ừm. Ủa? Hiểu. Ồ. ừm. Hiểu.

Ờ, đúng nha, đúng nha. Bạn biết sao hông? Trời ơi bên nước ngoài, kiểu như, burger á là đã là đã chiên gà, chiên bò này kia nhiều, đúng hông? Rồi, đã vậy còn bỏ thêm mấy cái sốt maiyonnaise mà còn thêm phô mai nữa bạn, kiểu, extra phô mai luôn á, phô mai gấp mấy lần bình thường luôn. Trời ơi, nó béo. Trời ơi! Ừm.
Ừm. Sao? Ừm, ừm. <chuckles> Ừm, phô mai hả? Ờ, đúng rồi, chính xác, đúng rồi. <laughs> Trời ơi, ừm, ừm, hồi đó mà mình cũng hông có thích ăn phô mai đâu nha, mà cái xong cũng có thời gian sống ở nước ngoài đó, mình cứ xước riết là cứ extra cheese nha, trời ơi, nó ngon kinh khủng luôn á. Ừ. <chuckles> Ừm. Trời ơi. Ừ. <laughs> Đúng rồi. Chính xác. Ừ, ừ. Ừm, ừm. Chính xác. Ồ. Đúng rồi, đúng rồi, ồ, mình kể cho bạn một cái, ơ, kỷ niệm của mình á là lúc ở Việt Nam mình cũng, ơ, thích ăn pizza, đúng hông? Kiểu, hông mình chưa có biết pizza là cái gì, cái mình cũng đi ra mấy cái trung tâm thương mại mình ăn thử, thì mình thấy nó hông có ngon tí nào hết á, mình hông có thích. Cái xong tới lúc mà mình qua Mỹ nha, cái mình ngày nào cũng ăn pizza hết tại vì bạn bè mình rủ, cái xong mình bị ghiền luôn, đó. Cái xong là cứ ăn hoài, ăn hoài luôn, bị thành thói quen luôn á.
Ờ. Ê, đúng, đúng. Tức là hồi xưa thì mình có nhiều người thân á là, kiểu, mới qua Mỹ là kêu: "Trời, tao hông ăn phô mai, nó nó nó ngán" này kia, rồi tự nhiên cái ăn theo con á, rồi ăn theo bạn bè rồi riết rồi ghiền luôn, cứ mỗi lần mà, á hả, mua là phải extra phô mai, trời ơi! Đó. Ừm, ừm. Ừm. Ồ, hiểu. Ủa? Ừ. À, ủa? Tức là ở Việt Nam là bạn ăn bạn hông thích, đúng hông?
Ừm. Đúng, nhưng mà, kiểu, đúng là cái vị nó không có đúng như là cái ở bên Mỹ, bạn có hông? Mình nghĩ là vậy,, ờ, ờ, đó bên Mỹ cái phô mai nó cũng ngon hơn, ờ, ờ.
Ừm. À, hiểu, hiểu. Ê, ê, nhưng mà biết sao hông? Mình bị ngược á bạn, tức là ở Việt Nam á nha, mình ăn cái thực thực ra mình ăn cái loại mà nó nó nó, <tsk> gọi là, sao ta, cái loại mà cái đế nó mỏng nhất có thể á, đó, thì mình ăn ở The Pizza Company với lại là Pizza 4P's á, đó thì mình ăn ô kê nha, nhưng mà qua Mỹ á mình ăn hông không thích, hông biết sao nữa.
Ủa, sao vậy? Ừm, ờ. Ừm. Ừm. Ờ, ờ, ờ. Ờ, ờ, 4P's, đúng hông? Ờ, rồi. Ờ, ờ, đúng rồi. <laughs> Vậy hả? Hông, thật ra lúc lúc Vậy á hả? Ừ, vậy ngược với mình quá ha. Không, nhưng mà hồi lúc ở Việt Nam là mình những cái đầu tiên mình thử là Domino's, đó, cái xong rồi mình qua ờ. Đúng rồi, đúng rồi, ê, ở Việt Nam nó rất là dở nha nhưng ở bên Mỹ nó lại ngon hơn nhiều, mặc dù nó hông có phải là ngon như 4P's này nọ nhưng mà nó ngon hơn ở Việt Nam. Cái xong lúc đó mình thích, ờ, cái riết cái xong thành thói quen rồi cũng ăn như tụi nước ngoài là cũng extra cheese rồi, ờ, đế dày rồi đế phải có phô mai nữa.
Hình như nó béo quá hay nó mặn hay sao á, hông biết nữa. ừm. Ừm. Ồ, à, Do Domino's hay là Pizza Hut thì nó dở rồi, thiệt thiệt sự luôn. Ừm. Ừm. Ồ. Ồ, hiểu, hiểu. Ừm. Ừm, rồi ghiền luôn, đúng hông? Ừm, hiểu, hiểu. Ồ, thế thì hổng biết nha, <clicks tongue> có bao giờ có cái món ăn gì mà bạn tưởng là nó sẽ cực kỳ ngon nhưng mà hóa ra nó lại dở hông?
Ờ. Ừ. Ờ, ờ. Ờ.